À bạn ơi, bây giờ nè, cái mạng xã hội nó đã, ừm, phát triển rất là nhiều rồi. Và đôi khi á nó ảnh hưởng rất là nhiều mặt cuộc sống á, và cả về cái thời trang, cái ăn mặc hàng ngày luôn. Không biết nè, thì mạng xã hội á, có thay đổi cách bạn ăn mặc không bạn?
Mình đây. Đúng rồi. <laughs> Ừm, mình thấy là thay đổi nhiều đấy, từ cái đờ cái đợt mà mình bắt đầu dùng mạng xã hội đến bây giờ thì cũng thay đổi, ờ, khá là nhiều cái lần mà về cái việc ăn mặc rồi, nó ảnh hưởng nhiều đấy, với mình thì mình nghĩ vậy.
<laughs> Ờ, vậy ha, thì, à, bây giờ cho mình hỏi thêm nè, không biết là bạn có một vài ví dụ cụ thể nào, có thể là thấy mọi người, hay là cả cái cách mà bạn thay đổi do bạn thấy một cái kiểu nó phổ biến, nó trào lưu ở trên mạng xã hội hông bạn?
<laughs> Thực ra thì, ờ, với mình đi, mình là một người cũng dùng mạng xã hội, nhưng mà thực ra mình cũng không, a, nắm bắt được là cái trend bây giờ nó nó ló như thế nào đâu. Nhưng với mình nhá, cái việc mình dùng hàng ngày gần đây nhất mình có thể nhớ là một cái lần, ờm, tự nhiên mình lướt, a, cái mạng xã hội TikTok ấy, mình thấy là, ờ, mình gặp rất là nhiều những cái video nó nói về cái cách ăn mặc là bây giờ mặc các bạn trẻ toàn mặc những cái áo rất là rộng này, rồi là quần cũng là rất là rộng, đúng không? Nhìn nó rất là nó không Hip hop hẳn, thế nhưng mà cảm giác nó vừa đơn giản mà nó lại vừa phá cách, đó, thế mình thấy là khác hoàn toàn so với kiểu ngày xưa mình mà mặc quần nhá, là mình phải tìm ít nhất cũng phải là dáng slim fit hoặc là hồi ngày x ngày xưa nữa đấy, có khi là mặc quần bò kiểu skinny jeans ấy, đúng không? Thế nhưng bây giờ thì cái này nó ngược lại hoàn toàn, mình thấy gặp rất nhiều, thành ra là gần đây mình cũng đã mua thử những cái chiếc quần như vậy và những cái áo rộng như vậy để mình mặc đấy chứ không phải không đâu. Và cái mạng xã hội này, mình đã thấy là nó đã thay đổi cái cách mà mình mặc, ờ, trong cái thời điểm gần đây đấy.
Ừm. Ừm. Ờ, đúng rồi. <laughs> Ờ. Ừm. Hay quá! Ồ, vậy ha. Vậy, à, bây giờ mình mình hỏi thêm nè. Theo bạn bạn nghĩ nha, cái mạng xã hội á, nó thực sự là ảnh hưởng đến gu thời trang của bạn luôn hay là bạn chỉ, ờ, mua đi theo trend để giống mọi người? Và tại sao?
Ừm. Ừm. Ờ, nhìn nhận vấn đề này nó sâu ấy, thì mình sẽ nghĩ rằng là nó chỉ là ảnh hưởng trong cái khoảng thời gian nhất định thôi, theo trend thôi. Ấy, chứ còn để mà bây giờ nói là cái việc mà nó hình thành được một cái gu của mình ấy, thì mình nghĩ là nó sẽ cần phải nhiều yếu tố. À, đơn cử như cái chuyện vừa rồi mình vừa nói nhá, khi mà bây giờ mình thử mặc những cái bộ, ờ, áo rộng này, rồi là cái quần rộng. Đấy, thì trước hết là mình mặc thì mình phải thấy nó thoải mái, và mình thấy nó ứng dụng hợp lý trong cái việc là mình đi làm, hay là mình đi chơi này kia, mình thấy nó phải thuận tiện. Và mình thích thì mình bây giờ mình thích rồi, nhưng nếu như nó không thuận tiện ấy, chưa chắc nó đã là một cái gu mà mình, gọi là, ưu tiên đâu. Nhưng mà cái cái này thì cũng sẽ để thời gian trả lời, có người này sẽ có người kia, mỗi người một cách suy nghĩ. Đấy, mình nghĩ thì như vậy, nó phải có ứng dụng, đấy, và mình cũng phải thích nữa thì dần dần nó mới thành gu được, còn nếu không nó sẽ chỉ dừng lại ở cái mức là theo trend, theo xu hướng thôi.
Ờ, ô kê. Đúng rồi, là mình Hiểu. Ờ. Đúng rồi, đúng rồi, hợp lý quá! Nhưng mà bạn ơi, cho mình hỏi nè, cái đầu tiên cái khoảnh khắc đầu tiên khi mà bạn nhìn thấy một cái outfit đẹp ở trên mạng chẳng hạn đi, thì không biết cái điều gì nó sẽ xảy ra trong đầu bạn trước á? Nó là cái cảm hứng nè, hay là bạn sẽ so sánh cái cách của bạn đang, ờ, diễn ra trong đon trong cái, ưm, thói quen của bạn?
Rồi. <laughs> Ô kê, nếu mà bây giờ thấy một cái hình ảnh, một cái người nào đó, một cái hình mẫu nào đó ở trên mạng xã hội, đúng không? Họ mặc rất là đẹp, thì ngay lập tức trong đầu mình mình sẽ nghĩ ra là "Ồ, trông thì đẹp đấy nhưng không biết là liệu mình mặc có ổn không nhỉ?" Và mình cũng muốn thử chứ. Thường là mình là tính cách của mình là không không quá cố định trong việc ăn mặc đâu, mình cũng rất hay thử nhá, và mình sẽ nghĩ luôn là "À, hay là thử một tí xem thế nào." Thế nhưng mà mình thấy là là là nhiều khi là có những lần mình cũng thử thôi, và mình thấy là có lần hợp và cũng có lần nó cũng không hợp cho lắm. <laughs>
Ừm, ừm. <laughs> Cũng đúng ha, đó, thật ra đâu phải lúc nào cũng hợp lý, đúng hông? Sẽ có lúc này lúc kia. Cuộc sống mà, làm sao mà, gọi là, hoàn hảo 100% được. Vậy, ờ, cho mình hỏi nè, ừm, khi khi mà bạn muốn có cái sự thay đổi, khi mà bạn thấy một cái cách, một cái trend, một cái gì đó mới trên mạng, thì bạn nghĩ á là đó là cái bạn thích như vậy hay là bạn thấy là có áp lực bạn muốn làm như vậy?
Đúng rồi. Ừm, nếu mà để mà nói về cái việc ăn mặc thôi mà phải áp lực ấy thì mình nghĩ là với mình thì không đâu. Còn người khác thì nói thật là mình không biết, nhưng mà với mình thì mình nghĩ là nếu thích thì mình sẽ thử chứ không không bao giờ mình áp lực. Có chăng là ví dụ bây giờ là cái việc là mình vào một cái môi trường nào đó đi, ví dụ như cái môi trường công việc, ấy, mà cái việc là thay đổi ăn mặc nó là phải là bắt buộc, phải mặc theo kiểu này kiểu kia, thì đôi khi nó lại là cái áp lực. Bởi vì là, ờ, có những thứ có ví dụ như mình không thích mặc, nhưng mà cái môi trường ở công ty mình người ta bắt mặc như thế chẳng hạn đó, thì có thể là mình sẽ thấy đôi chút áp lực thôi. Chứ còn về quan điểm cá nhân của mình về cái việc ăn mặc bình thường ở ngoài xã hội, ngoài đời đấy, thì mình thấy là quan trọng là mình thích thì mình thử thôi, chứ không không có một chút gì gọi là áp lực với mình ở trong cái việc ăn mặc này cả.
Ừm. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, <laughs> hiểu nha. Thật ra cũng đúng ha, khi mà bạn cứ áp lực á thì sẽ chắc chắn là hổng đẹp đâu. cứ tự do, thoải mái, phóng khoáng và thậm chí là có thể là bạn mix cũng được, đúng hông? Cái này phải học cái kia chút xíu, nó vẫn khá khá là hay mà! Ờ, như m nhưng mà bạn có hay, a, mix đồ hông? Kiểu, ví dụ như bạn thấy một cái trào lưu A ở trên mạng xã hội như như trên Facebook đi, xong bạn thấy một trào lưu B ở trên, ơ, như là Instagram đi, thì bạn có hay mix cái kiểu này với nhau hông?
Đúng rồi. <laughs> Mix được. <laughs> Đúng rồi, có Ừm. Rồi. À, có mix chứ. À, nhiều khi thì, ờ, mình cũng tham gia vào những cái nhóm, kiểu như là, người ta hay mặc những cái đồ âu phục ấy, đúng không? Thì thường nhá, là đồ âu phục thì có thể là ai cũng sẽ hình dung là một cái bộ đồ, ờ, mặc, à, 3 mảnh rồi là quần tây, đúng không? Rồi đeo đồng hồ này kia, trông rất là chỉn chu và lịch lãm. Nhưng mà với mình, mình cũng thích như thế, thế nhưng mà nếu mà để mà lúc nào ở trong cuộc sống mà cũng mặc như vậy thì nó cũng không được, ừm, gọi là là, linh động cho nắm, đúng không? Nó không có tính ứng dụng cao, thành ra là mình cũng mix một chút, mình cũng, ơ, mix một chút, a, thể thao vào đó, là mình cũng, a, a, thay vì việc là mình đi giày tây, thì mình có thể là đi giày thể thao, miễn làm sao mình chọn cái quần nó có độ ôm dày, nó vừa phải thì mình nghĩ là nó sẽ phù hợp. Rồi bên cạnh đó thì không nhất thiết là bây giờ mặc vest thì lại phải mặc cái áo ngoài, thì có đổi thể đổi thành, ừm, một cái áo blazer, rồi bên trong mặc một cái áo phông cũng được mà, trông cũng lịch sự, đúng không? Trông rất thể thao, ấy thì tự nhiên từ một cái bộ âu phục nó quá cứng nhắc, nó quá trang trọng, thì bây giờ chuyển sang cái kia thì tự nhiên nó cảm giác là nó năng động hơn, nó khỏe khoắn hơn, đúng không? Đó, đấy là cách mix.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Hay quá! <laughs> Cà phê. Đúng, đúng, đúng. Ừm. Vậy, a, bạn ơi, khi mà bạn có thể mix đồ nhiều như vậy nè, thì khi mà bạn nhìn vào tủ đồ của bạn á bạn có nghĩ á là cái tủ đồ này của chính bạn, phản ánh chính bạn luôn? Hay là phản ánh á, người khác nhiều hơn? Tại vì thật ra những cái trend, những cái trào lưu, đôi khi là của người khác họ dựng lên mà, thì bạn nghĩ sao về cái việc này?
Đúng rồi, cái này thì thực ra mình nghĩ là chắc là cả hai đấy, bởi vì là nếu mà nói về những cái đồ mình mua theo trend ấy thì đúng rồi, nó là những cái mà của người khác, đúng không? Đâu phải là những cái gì mà mà mình hình thành từ trước đến nay đâu, thế nhưng mà mình nghĩ là đâu đó cái việc mà của người khác ấy nó sẽ chỉ chiếm khoảng tầm 20% trong tủ đồ của mình thôi, còn lại tám mươi phần trăm ấy thì, ờ, mình nghĩ là đó vẫn chính là mình. Bởi vì thứ nhất là mình thích những cái đồ nó đơn giản thì mình cũng có những cái bộ quần áo rất là đơn giản, áo phông, rồi quần, ờ, ấy này kia thôi, đúng không? Rồi là mình cũng thích những cái gì đó, kiểu như là, mang tính chất là nó trang trọng, bởi vì là mình cũng là một th người rất thích mặc đồ âu phục, thành ra là chủ yếu trong tủ đồ của mình là những cái bộ đơn giản này và thi thoảng là phối với những cái bộ đồ âu phục mà rất là là tiện đấy. Cho nên là mình nghĩ 80% nó vẫn phản ánh bản thân của mình, hai mươi phần trăm còn lại là những cái bộ mà mình vừa nói đấy, là quần rộng với cả áo rộng này kia đấy, thi thoảng thừ một tí cho nó mới, mới mẻ, đúng không? Làm sao mà lại cứng nhắc làm gì. <laughs>
Ừm hưm. Ừm. Ừm. Hèo ha. <laughs> Đúng, chính xác nha. Đúng, đổi, đúng hông? Đổi mới chút xíu. Ờ, sở thích vẫn là sở thích, nó luôn nằm đó, đôi khi xen xen vào, giống như thích uống cà phê đi, thỉnh thoảng xen cà phê sữa vẫn được mà, đúng hông? <laughs> Hay, hay, hay!
Đúng rồi. Chuẩn. Ừ, đó, nhiều khi cứ cứng nhắc quá thành ra là ví dụ trong cái việc nào đó cơ, cụ thể mà nó cần cái sự cứng nhắc ấy thì được, chứ còn nói thật với mình thì ăn mặc thì đâu cần cứng nhắc quá, thời trang mình nghĩ là cứ không có giới hạn mà, miễn làm sao bản thân mình thấy thích là được.
Ừm. Vậy thì, ờm, nh theo bạn nghĩ á, cái, a, mạng xã hội á nó có khiến cho bản thân của bạn là hiểu rõ bản thân bạn hơn? Hay là bạn sẽ thỉnh thoảng đâu đó sẽ có sự nghi ngờ, bạn thấy sao?
<laughs> Mình nghĩ là thỉnh thoảng là sẽ có cái sự nghi ngờ là là là là hay gặp ấy. <laughs> Bởi vì là đúng, bây giờ mạng xã hội nó phát triển như thế, ngoài cái việc Facebook, như ngày xưa mới có Facebook thôi nhưng bây giờ có cả cái gì, ờ, TikTok này, rồi là đủ thứ, đúng không? TikTok rồi là, ừm, Instagram, nó có quá nhiều những cái kênh mạng xã hội mà để khiến cho mình khi mà mình lên đó, đôi khi mình cũng cuốn theo những cái việc là các bạn trẻ các bạn ấy ăn mặc thế nào. Á, và nhiều khi là mình cứ lướt như vậy rồi mình thấy những video người này người kia mình vừa nói đấy, khi mà mình thấy một cái người hình mẫu nào đó mặc một bộ quần áo đẹp, tự nhiên trong đầu mình nghĩ ngay là, à, hay là mình mặc thử xem liệu có đẹp hay không, đúng không? Thì chính cái việc suy nghĩ đó nó lại khiến cho mình là đôi khi là mình cũng đánh mất mình đôi chút trong cái việc là khi mà dùng mạng xã hội như thế. <laughs>
<laughs> Ừm. Hiểu. <laughs> À, hiểu nha, đúng. Thật ra khi mà bạn coi thông tin nó nhiều, coi hình ảnh, coi những cái trend, những trào lưu mới, thì cái chuyện mà nghi ngờ nó cũng thật ra không th không thể nào mà tránh khỏi được đâu, làm sao mà tránh khỏi được, đúng hông? Ừm. Rồi, ô kê, nhưng mà bạn ơi, cho mình hỏi thêm nè, ừm, bạn thấy những cái trend, những cái phong cách mà bạn đã từng theo đổi đó theo đuổi đó, thì ờ có cái trend nào, cái sở thích nào, cái hình ảnh nào mà bạn thấy là nó nó sẽ kết thúc ở trong sự hài lòng? Hay là sẽ đem lại những cảm giác là thất vọng thôi?
Khó tránh, đúng rồi. Ừm, sao nào? Ừm. À. À, thực ra thì, ờ, kết thúc trong sự hài lòng thì mình vẫn nghĩ là cái, a, vấn đề về ăn mặc cái đồ âu phục vào ngày xưa đấy, thì bây giờ nó thành cái gu của mình rồi, đúng không? Thì mình nghĩ đó là cái mà kết thúc trong cái sự hài lòng, bởi vì bây giờ mình cũng đã hình thành rồi. Ấy, còn nếu mà nói trong một cái kết thúc mà nó có nghĩa là mình thử rồi và mình đã bỏ, có nghĩa là mình sẽ nhớ ngay đến cái lần ngày xưa mà mình theo cái phong cách, kiểu như là, quần bò rách rưới rồi nó hơi, kiểu, nghịch ngợm boy phố một tí đấy. <laughs> Ngày xưa thì hồi trẻ là đôi khi là cũng có tính cách nó nổi loạn tí, à, cũng, a, thấy người ta mặc trên mạng xã hội nhiều thì cũng mua thử về mặc. Đấy, l lúc đầu mua mặc thì thấy đẹp lắm, thấy, ơ, cũng hay nha, cũng trẻ trung cũng, ơ, khỏe khoắn này kia. Thế nhưng mà nói thật là mặc thứ nhất là mặc thì, à, về lâu về dài tự nhiên mình cảm giác là không hợp nữa. Rồi cái thứ hai nữa là nhiều người họ nhìn vào họ cũng thấy mình là, ừ, ăn mặc trông nó rách rưới, trông nó không được đứng đắn lắm, đó. À, rất nhiều yếu tố như vậy thì mình thấy là, à, mình đã kết thúc cái, a, việc ăn mặc theo mạng xã hội ở cái trend, ơ, gọi quần bò rách rưới này kia đấy, ờ, gọi là, kết thúc rồi, chứ không thể theo được cái gu đó.
Âu phục. Hay quá. Ừ, hay quá, hay quá! Hài lòng ha! Ừm, xưa sao bạn? <laughs> Ừm. Ừm, cũng đúng nha. Thật ra có những người họ hợp với một số trend nào thôi, giống như bạn á thì hợp với, ơ, đồ Âu, thì khi mà bạn, gọi là, xen xen mấy cái khác đôi khi cảm giác nó cũng hông có thành công lắm, và thất bại là cũng bình thường. Nhưng mà bây giờ nè bạn ơi, giống giống như bây giờ bạn thấy một cái trend nào đó đi, thì, ờ, nếu bây giờ giả sử bạn hông có theo kịp á, thì bạn có sợ hay là bạn nghĩ là bạn có bị bỏ lại hông, nghĩa là bạn không theo kịp người ta đó?
Đúng rồi. <laughs> Thất bại. <sniffs> Rồi. Ừm, thực ra thì, ờ, nếu mà nói về trend ở trên mạng xã hội thì có rất nhiều loại trend. Mình nghĩ là bây giờ ví dụ nói đơn cử không nói về ăn mặc nữa mà nói về cái trend, a, người ta đang chơi pickleball đi, đúng không? À, với mình thì ví dụ những cái trend như đó thì mình không sợ là bị sẽ bị tụt lại đâu. À, và còn nếu mà nói về ăn mặc ấy, thì mình nghĩ là đôi chút là sẽ sợ đấy. Bởi vì nói đâu xa đâu, ví dụ nói về mấy cái ngày xưa xửa xừa xưa đi, đúng không? Người ta ăn mặc theo cái kiểu là quần bò là phải ống loe, đúng không? Thì mới là, gọi là, trend, á. Rồi dần dần là, ờ, mọi thứ nó cứ thời trang nó cứ phát triển dần dần. Nếu như bây giờ giả sử đi, mình là cái người bị tụt lại, mình không theo trend, mình vẫn mặc quần bò ống loe, thì bây giờ nếu như bây giờ ra đường mặc quần bò ống loe mà mình lại là đàn ông nữa thì có khi là người ta nhìn mình với ánh mắt, gọi là, mắt tròn mắt dẹt, "không biết là thằng này nó là người tiền sử hay là người cổ đại" này kia, đúng không? Cho nên là đâu đó mình vẫn nghĩ là trong cái vấn đề ăn mặc này, ờ, đâu đó nếu như không theo trend, mà cứ giữ cái, gọi là, tính cách mà bảo thủ không chịu học hỏi những cái mới ấy, thì có khi là mình bị tụt lại so với xã hội lúc nào mà mình không nhận ra đâu, đó.
<laughs> Pickleball. Ồ, vậy ha! Ừm, sao bạn? Ống loe, ống loe. <laughs> <laughs> Lạ quá hả? Ờ, người cổ đại, đúng hông? <laughs> Ồ. Đúng rồi, hiểu, hiểu. Cũng đúng ha, đôi khi, ơ, cái trend thì nó thật ra nó cũng chỉ là trend thôi, đã là trend là nhất thời, rồi một thời gian nó sẽ mất. Thì chắc chắn cái cảm giác mà thiếu ờ, không có cảm giác bị bỏ lại thì nó cũng hông hay đâu. Nhưng mà bây giờ nè, ví ví dụ nha, bạn mua đồ theo trend đi, thì bạn có nghĩ đến là bạn sẽ mặc thật là lâu dài, kiểu như là, bạn sẽ áp dụng, ờ, vào những cái, ừm, lần mặc sau nhiều lần hơn 1, 2, 3 năm sau, hay là bạn chỉ thấy, ờ, nó hợp thời nhất thời, và bạn chỉ là mua mặc để mà cho có thôi?
Đúng rồi. Ừm. <laughs> Ừm. Ừm, đúng rồi. Có thể là vừa rồi bạn nói câu rất là đúng nhá. Trend nó chỉ là một cái xu hướng nhất thời, đúng không? Thế nhưng mà tùy, cũng có những cái trend mà nó có thể theo được, ừm, rất là lâu, chứ không phải là nó là nhất thời đâu. Á, nó cũng chia ra có những trend thậm chí là 1-2 tháng, nhưng có những trend thậm chí nó lâu hơn vài năm đi chẳng hạn, đúng không? Thì mình thấy là nếu như bây giờ mình mua một một cái bộ quần áo mà theo trend ấy thì mình, tất nhiên mình sẽ hy vọng là sẽ mặc được lâu rồi. Ấy, chứ còn, à, nếu như mà nói thật, với bản thân mình mà mình nghĩ là cái nào đó mà trend 1-2 tháng thì mình sẽ không mua đâu. Và mình sẽ nghĩ luôn là một cái trend ấy, mình muốn theo nó ít nhất là phải tầm 2-3 năm, đấy, hoặc có có thể là 1 năm thôi cũng được. Bởi vì là nói thật cái vòng đời của quần áo thì cũng không đến mức độ mà mà 2-3 năm mà vẫn mặc một bộ đâu. Ấy, cho nên là, ờ, mình thì mình nghĩ là, ừ, thì thôi mua theo trend nó cũng được, thì hiện tại mặc cho nó đẹp. Nhưng mà mình sẽ có cái suy nghĩ là muốn mặc nó lâu dài chứ mình không nghĩ là mua theo, gọi là, 1-2 tháng rồi lại bỏ đâu. <chuckles>
Ừm! <laughs> Ờ, dài dài xíu ha, vài tháng một năm, đúng hông? Ờ, ô kê. Nói chung là tối thiểu cũng phải tầm, à, nửa năm, một năm đúng hông bạn? Để mà đủ cái cái tiền bỏ ra cho nó hợp lý chứ. <laughs> Ô kê. Nhưng mà bạn ơi, cho mình hỏi thêm nè, khi mà bạn, gọi là, vung tiền, bạn theo cái trào lưu trên mạng xã hội nè, thì bạn thích cái kiểu là thông minh hơn hay là thích cái gì thì mua cái nấy thôi, bạn nghĩ sao về việc này?
Đúng rồi. Đúng rồi! <chuckles> Ừm, rồi nè. Mình nghĩ là sẽ là thông minh hơn là cái điều mà mình ưu tiên. Tất nhiên là với những người mà người ta nhiều tiền, người ta, gọi là, vung tiền thoải mái, người ta không suy nghĩ thì không nói, đúng không? Mình thì kinh tế thì đâu có nhiều, đúng không? Mình, ờ, mua cái gì thì mình cũng tất nhiên là mình không phải là người quá cái quá coi trọng cái việc, ờ, nâng lên đặt xuống đâu. Thế nhưng mà thứ nhất, mua một cái bộ quần áo nào đó thì mình nghĩ là tính ứng dụng nó phải cao này, rồi là tiếp đến là cái chất liệu của nó là nó cũng phải đủ bền. Đấy, mình không ham rẻ đâu. Mua một cái bộ ít nhất là mặc cái quần thì cũng phải 300.000-400.000 đi cho nó bền, đúng không? Chứ mua cái quần năm sáu chục thì biết mặc được mấy hôm bỏ. Ấy, mình nghĩ là cái vấn đề về chất lượng cũng là cái mà mình ưu tiên. Đấy, chứ còn không mình sẽ không phải thuộc cái tuýp người mà cứ nhìn cái gì là mua cái đấy, nhìn lên mạng thấy mà lên mạng xã hội thấy người ta mặc cái gì mà trông, ờ, ví dụ 50.000-60.000 rẻ quá lại mua ngay, hoặc là mấy trăm nghìn cũng chả thèm tìm hiểu, cũng mua. Mình, ờ, luôn sẽ tìm hiểu sâu sâu một tí để xem là ứng dụng thế nào, rồi giá cả thế nào mình mới mua.
Ưu tiên ha. <laughs> Đúng, đúng, đúng. Ừm, đúng, ứng dụng phải cao. Bền. Đúng rồi! <laughs> Ừm. Đúng, đúng, đúng. Ờ. Ô kê, nhất trí luôn. Vậy bây giờ nè, mình còn câu hỏi này, à, chắc là câu hỏi cuối cùng cho bạn thôi ha. Bạn cảm thấy á là bạn dùng thời trang để mà bạn, gọi là, khẳng định bản thân, để thể hiện bản thân, thể hiện cá tính của bạn, hay là đôi khi bạn chỉ thấy là bạn, ờ, đáp ứng cái những kỳ vọng, những cái trào lưu của mạng xã hội là chính thôi?
Ừm. Ừm, bạn nói đi. <laughs> Ừm, mình nghĩ là cái thời trang ăn mặc của mình ấy sẽ phản ánh cái cá tính là nhiều hơn, chứ còn vấn đề mạng xã hội thì đấy, mình cũng nói rồi, nó chỉ ảnh hưởng đâu đấy 20% trong tủ đồ của mình thôi. Và mình luôn chọn cái thời trang làm cái việc là mình thể hiện cái cá tính riêng của mình hơn là cái việc là cứ chạy theo cái xu hướng của cái mạng xã hội. À, đồng ý là có nhiều cái đẹp, nhưng mà có nhiều cái nói thật mình vẫn giữ 80% còn lại là cái vấn đề thể hiện cá tính thôi, mình nghĩ thế. <laughs>
Ừm. Ô kê rồi, nói chung là phải pha trộn chút xíu ha, vừa có này có kia, rồi, hiểu nha. Cảm ơn bạn rất là nhiều vì bạn đã dành thời gian để mà chia sẻ câu chuyện là mạng xã hội đã thay đổi cách bạn ăn mặc như thế nào ha!
Ừm. Đúng rồi. Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều về những câu hỏi rất thú vị của bạn trong ngày hôm nay nha! Bye bye!